いや、ほん結構なんか朝まで流しっぱで、なんか気がついたら3時か4時ぐらいになって、ああ、うーん、どうせどうせ目が覚めるんでその辺でいっかい。で、はい。それでなんかもう切って、また寝ちゃうとか、そういうことやってましたね。
うんうん。 ああ、そうなんですね。 うんうん。うーん、うん。 じゃ、その YouTube とかでそういうの聞くのは、今はあんまりやられてない感じですか？
うん。う。 そうですね。今はあんまりやってないですけど、そのまま、あのなんか YouTube 見てて、そのまま寝落ちしたりとか、そういうことはありますね。
ああ。ああ、確かにありますよね。<laughs> 寝る前のブルーライトとかはあんまり気にされてないです？
うーん。 はい。 いや、気にしてるんですけども、結構なんか、あのその辺、うーん、まあ、うーん、毎回、うーん、や、毎回ちゃんとそれ守ってるかって言われたら、全然守ってないですね、実は。
<laughs> ふんふん。うんうんうんうん。確かになんか良くないよなとは思いつつ、それをしなんかこうちゃんと実践できるかってまた別ですよね。
うんうん。 それは別なんですよね、やっぱり。
ね。<laughs>
うーん。
そっかそっか。じゃあ今はなんかこう、だいぶしっかり眠れてます。毎日？
うーん。ま、うーん、そうでもないですね。<laughs> あんまり。ももっと、改善の余地は、はい。あります。うん。
ああ、そうなんですね。<laughs> じゃあ、まあ、なんかもっといろいろね、改善の余地あり。<laughs> そっか。じゃあ、ま次やるならこれだなみたいなのあったりします？